Nasa land talaga, sa main talaga. Yung mga um, may historical places dun.
Oo, nasa ano yung Oo. Kahit ako yung parang may mga parang, ah, ah, oo, lighthouse may ah, may mga bulubundukin na may puro dahon yung mga ganun. Oo, yun ang
Lighthouse. Oo. Mostly ganun no, meron naman sa Siargao ganun sa northern part ng Siargao pero, iba talaga sa Batanes eh. Kung ikukumpara ko iba talaga kasi
Hmm. Mm, okey. Oo, so kumbaga m O parang pa parang mas ma-picture talaga pagka-pic 'pag mahilig ka sa picture 'no, Batanes talaga punta mo.
Hmm, ah Oo. Oo, Batanes talaga.
Okey.
Ang Siargao activities, kung activities lang ay sobrang dami sa Siargao, di ba? Oo.
At Oo, oo, totoo, totoo, di kung ano ba di di ba sabi mo kanina 1 linggo ka sa Siargao, ilang ilang araw ka sa Batanes?
Pero Oo. Sa Batanes siguro nag-last kami nasa, 8 days.
8 days. O kapos ba? O sobra, kulang, anong-ano mo?
Oo. Ah, sa tingin ko kung gusto mo talagang malibot yung Batanes, siguro 8 days is enough. Kasi sa sa akin kasi di talaga namin nalibot kasi more on more on sa mga main tourist attractions talaga kami.
O so 8, sa 8 days na yun talagang ano tinira niyo lahat yun?
Sa mga oo. Oo. So oo, pero kasi sobrang tagal namin sa bawat places
Oh. Mm.
sa bawat lugar kasi sobrang ganda. Ma-speechless ka talaga. Yung nature, more on nature ka. Oo.
Oo. Yung nature talaga oo. Sa tingin po yung mga ano kasi balak namin 5 days kung sakali 'no, 5 days 4 nights, okey na kaya yun?

Iba talaga. <laughs> Oo, sa mga oo, sa mga palabas ko lang kasi nagpapanood 'yon, eh. Tapos talagang 'pag nakikita ko, eh, alam mo kab bukod-tangi, siya lang talaga yung may gano'n eh. Andami ko nang lighthouse na napuntahan pero sabi ko, "Um, parang hindi 'yan 'yon." <laughs> Hindi kamukha eh, walang ano eh, walang katulad. 'Yon yung ano eh, oo. Ah
Opo, speechless talaga. <laughs> Palibot no'ng lighthouse na 'yan. Oh. Oo. Oo, kapag Iba talaga. Lalo na sa pagkakagawa, iba siya. Maikukumpara mo sa ibang mga lighthouse na ano dito, oo.
Mm, oh. Mm. 'Yon yung pula eh, 'di ba? Yung kulay pula na ano, oo.
Oo. Pula na may white. White yung katawan.
Oo. Oo, wala pa akong nakikitang gano'n sa mga iba, eh. Sa mga Batangas, yung mga ganiyang lugar. Wala eh, walang pulang lighthouse, laging puti. Puti-puti-puti. <laughs>
Maganda. Oo. Oo. <laughs> Pero iba talaga. Perfect talaga 'yon 'pag environment talaga, 'pag nature talaga.
'Di ba? Eh mm. Okey. Sige-sige-sige. So, ano bang ano, atti ano bang attire ang usapan natin diyan pagka ganiyan? Ah, malamig ba sa Batanes? Ano bang ano, weather diyan?
Oo. Malamig siya, pero parang hindi mo naiinda. Kasi tuwing hapon siya na lumalamig, eh. Pero yung tanghali parang parang ano lang din, parang semi-Baguio. Yung lam
Mm. Ah, so, pag Ah, parang gano'n. Ay, eh di dapat nakapantalon, mga ganiyan.
Oo. Hindi. Hindi, okey lang siya kung kahit naka-chino ka, chino pants, ano, gano'n, or kahit pang-Hawaiian. Oo, Hawaiian. Oo, Hawaiian team mo puwede, kasi ma mafi-feel mo ang lamig. Pero may may init, oo, may sunlight din naman kasi.
Short. Shorts, okey lang, ganiyan? Oo, okey lang. Oo. Ah, okey, sige. Oo. Hindi ka lalamigin? Oo.

Um, okay.
Pero 'yong Batanes, may ano, eh, pag, ah, pag sasabihin mong, into nature ka talaga, perfect talaga siya. Wala talagang, kumbaga kahit saang lugar sa Pilipinas, wala talagang nakakapantay, pagdating sa nature, sa environment, sa history, oo.
Oo. Hmm. Oo. Oo, 'yon nga, eh. 'Yon nga, eh, me medyo na-e-excite na nga talaga ako kasi, ah, simula no'ng high school pa lang ata, eh, elementary pa nga lang ata, gusto ko na talagang puntahan 'yon, eh, kasi, sobrang naiiba talaga. Kaya lang siyempre nandiyan 'yong takot na, sasabihin sa'yo may mga, pupuntahan ka 'tas baka 'di ka na makabalik, 'yong mga gano'
Babi. Oo. Oh. Tobe <laughs> 'yong mga, parang, oo, 'yong mga, kung sa mga palabas pa, eh, dukutin ka 'di ba. Oo, may mga kulto, mga gano'ng bagay. Oo, 'di ba? <chuckles>
'Yong mga Oo. Oo. 'Yon li 'yon Oo. <chuckles> Oo, hindi, 'tsaka dumagdag na rin siguro 'yong panahon nga na parang, ah, pagka pumunta ka daw sa isang isla, delikado na bumalik, 'yong mga ganitong bagay. Kaya, ayun siguro 'yong ano, eh, 'yon 'yong pinaka-isa sa mga pinakamalaking nakakapag, ah, patigil sa'kin na, "Ah, okay. Parang, hindi para sa'kin 'to," parang gano'n.
Oo. Delikado. Oo. Oo. Pero maganda talaga 'yong Batanes. Okay siya, kung pag marami kayo, siyempre.
Mm, hmm. <smacks lips> Oo.
Pero sobrang mahal lang talaga. Ah, oo, depende.
Sobrang mahal. May mga pagkain ba do'n o ano, tradisyon na ano, nagustuhan mo?
Marami. Marami, mga, kahit nasa tour package lang, nag-o-offer sila ng mga pagkain na ino-offer sa inyo na gawang lokal talaga.
Mm. Ano 'yong pinakamasarap na nakain mo ro'n?
Mga gan'